Oo, to mga pagdidilligin kayo, pagtatanimin kayo ng mga kung ano-ano, minsan nga gulay pa, eh, di ba, mga bula bulaklak, eh, 'yung mga ganiyan. <chuckles>
Kumbaga oo, oo. Oo. Oo, kumbaga ayun parang malaya kami no'n, eh, mga time na 'yun 'pagka mga gano'ng oras na. Kumbaga hindi na alam mo kasi outside the classroom na 'yun, di ba, kumbaga batuhan na kami, mga ganon. <chuckles>
Oo. Hmm. Alam ko na 'yang kasama 'yung ano, eh, habang nagga-garden, naglalaro, eh. <chuckles> Pero nae-enjoy niyo 'yung ginagawa niyo, di ba? Oh, para sa kabuuan. Mm. Oo.
Oo, oo. Ayan. Mm, mm, ayan. Actually, marami pa akong kuwento diyan sa guro kong 'yan kaya kumbaga parang nahilig din talaga ako sa science dahil sa kaniya din talaga. Kaya ayun, hanggang sa napagtapos ko 'yung parang linya sa science, so, kaya talagang hangang-hanga ako do'n sa guro kong 'yon.
Oo, di ba? Hmm. Okey, di ba, gano'n talaga, eh, 'no, mai-inspire tayo sa kanila. At saka hindi natin sila basta-basta nakakalimutan kahit tumanda pa tayo, di ba? Ayan, maraming salamat sa'yo, ah. Hmm.
Mm. Oo. Oo, oo, totoo. Oo, 'yan hanggang sa susunod mapagkuwentuhan uli natin. <chuckles> Maraming salamat sa'yo. Paalam.
Oo, yes, sige salamat. Paalam.